الحوار ده أنا شايفُه في ال في الجيل ال اللي هو بتاعي دلوقتي منتشر، ال معظم الناس اللي هُم في سنّي مثلًا، مش بيعرفوا يتعرّفوا على آآ، حتّى ناس في سنّهم كتير، هتلاقي مثلًا عندك الصاحب، 2، بس، لا أكتر ولا أقل، فهتلق فيه نوعًا ما، آآ، توحُّد، بيتولّد لمّا أنت تعتمد على التكنولوجيا.
آه، وإيه تاني؟ آه، اللي هُم بيبقوا آه. آه، ياه! طَب ده خطر أوي كده إن الواحد لمّا يقعد مع ال الموبايل كده كتير، ممكن فعلًا ي يحصل لُه الموضوع ده. لأ، لازم يعني يبقى في تحديد وقت لأن الواحد لمّا ييجي مثلًا ل شاف ابنُه أو أخوه وبتاع قاعد على ڤيديوهات مثلًا 7 و10 ساعات وكده لأ، لازم يعمل له control إن هو ي يقلِّل الوقت ده شويّة، فاهم، عشان الموضوع ما يحصلش كده، طَب هو في ع فيه آثار تاني غير ال التوحد ممكن تيجي لل للناس، عشان الواحد ياخد باله منها؟
بالضبط. صح، بالضبط. هو ممكن برضه حسب ما سمعت من أ من يعني من أخبار علميّة، ممكن نيجي اللي هو اللي بيسمّوه، اضطراب فرط الحركة، اللي هو ما يبقاش عندك القدرة على التركيز، ده من كُتر ما ما أنت بتسكرول وتشوف ڤيديوهات كتير، فمخك مش هيبقى عنده القدرة على التركيز في شيء واحد لمدة طويلة، وليكن محاضرة مثلًا، في الكلية.
آه، أيوه، أيوه، آه، فعلًا سمعت عن كده. اللي هو بيقولوا عليه ال التشتت الانتباه ده، صح؟
أيوة بالضبط، هو ده.
ده فعلًا بنلاحظه برضه في بعض الناس كده، إن هو ساعات بيبقى مش مركّز، تيجي تنده عليه يا فُلان، يا فُلان، وهو باصِص للموبايل مش سامعك أصلًا، فاهم؟
هي هتبان أكتر في الدراسة، لو مثلًا محاضرة طويلة، ممكن ما يعرفش يركّز على المحاضرة كلّها.
وفي الدراسة برضه. الاستيعاب بتاعُه بيقِلّ.
بالضبط.
فلازم فعلًا لأ، لأ لازم فعلًا نحدِّد وقت لاستخدام الموبايل، هو تقريبًا علميًا، يعني تقريبًا على حسب ما سمعت بيقول لك من ساعة لساعتين، ما نزوِّدش عن كده، مع ال الأجهزة يعني التكنولوجية.
هو أنا عن نَفْسي ما ع ما عنديش فكرة عن الأرقام، بس أنا باقلِّل وخلاص.
آه، ما أنا ك آه، بنقل بنقلِّل يعني ده ع يعني، آه، يبقى أحسن برضه، فاهم، طَب باقول لك إيه، أ هاقول لك حاجة بقى، طالما إحنا اتكلمنا في الموضوع ده وال والمكتبة اللي تحت البيت عندي كانت عاملة ندوة عن ال استخدام ال التكنولوجيا وتأثيراتها الإيجابية والسلبيّة، إيه رأيك تيجي نروح ن نسمع الندوة دي، يمكن نستفاد حاجة، ونتعرّف على الموضوع كده أكتر.
خلاص ماشي. خلاص ماشي، آه، أهو برضه نزوِّد معلوماتنا في الموضوع، ماشي.

صح.
يعني ممكن تدّيني أفكار كده ممكن يعني أبسَّط الموضوع إزاي عشان ما يجيليش بقى إن أنا كل ما أشوف application أقول ده هينفعني، أنزّله، ده أشوف application ده هينفعني، أنزّله. أعمل إيه بقى عشان ما أنزل ما يبقاش عندي ال آآ الهَوَس بالتكنولوجيا ده؟
ماشي. آآ، لو لو انت قصدك إنّك ما ما ما تحمِّلش مثلًا application مُضِر، فأنت أهَم حاجة يكون application معروف وفي ناس كتير مست بتستخدمه. مش application مثلًا آآ، الناس اللي حمِّلته قليّلين أو لسّه طالع جديد، نقي حاجة معروفة.
آه. إمم.
ده أهَم حاجة.
بالضبط. وأسأل الناس عليها مثلًا، أسألهم وأقول لهم: "أنتم مثلًا استخدمتوا البرنامج ده قبل كده؟" هيقولوا لي آه، مثلًا استخدمناه ده كويس ده ما آآ هتبقى دي فكرة حلوة برضه إنّنا ممكن نسأل ناخُد رأي ال الناس اللي حوالينا في البرامج دي، إيه اللي عملوه بيها وكده.
أيوه بالضبط. صح كده، بالضبط. صح.
بس، طَب ده شيء جميل، يعني طَب هاقول لك حاجة، طَب أنا هاقدر أتعلّم البرامج دي إزاي؟ يعني هاتعامل معاها بسهولة والّا هتحتاج منّي إن أنا أتدرّب مثلًا أو حد يدرّبني إن أنا أتعامل معاها؟ يعني لو نزّلت مثلًا برنامج ...إمم، لو نزّلت برنامج معيّن
كلام مضبوط. يعني مُفي فيه مثلًا application ولَيُكن مثلًا آآ وليَكُن مثلًا حاجة زي تمارين الgym. هو أصلًا برنامج بيقول لك إزاي تتمرّن، هو بسيط، فيه كل حاجة آآ واضحة، مش محتاج ح حد مثلًا يعلّمك إزاي تتعلّم الapplication آه، هو أصلًا شارح نَفْسه.
أها. مش هاحتاج مش محتاج حد يقوله لي. تمام. طَب أنا كنت شُفت برنامج كده كان هينفعني في الشُغل بي يعني بيخلّيني إيه، أسحب عليه الورقة scan كده ويحفظها وبعد كده أسَرِّش عليها أعمل search عليها لو عايزها في أي وقت يجيبها لي. آآ بس ما كنتش عارف هل البرنامج ده هيحتاج حد يدرّبني عليه والّا ممكن أتعامل برضه فيه لوحدي؟
حلو ده.